А, ты знаешь, мне кажется, в этом вопросе не надо торопиться, да и и подгонять события. Э, потому что, э, вот, на мой взгляд, э, если возьмять взять дружбу в реале, да, она же ведь развивается какое-то время.
Так. Ага. Да. Мгм.
Тебе надо много раз встретиться с человеком, провести с ним время, да, что-то поделать вместе, э, как вот из этого взаимодействия образовываются дружбы.
Да. Мгм. <laughs>
Вот и знаешь, в онлайне, э, вот я для себя вывела, что, э, то же самое по факту происходит.
Мгм.
Э, тебе надо, э, несколь ну, вернее, не несколько раз, много раз пересечься с человеком в самых разных, э, возможных ситуациях, форматах, общаться с ним, чтобы это по общение постепенно начало перерастать в дружбу.
Ну да. Мгм. Конечно, да.
Вот, э, вот смотри, например: а, у меня, м, некоторое время назад, ну, знаешь, был достаточно активен активно я вела свой профиль в "Фейсбуке".
Так, интересно.
А, сейчас уже как-то я его при поутихла, а так у меня было там порядка 16 000 подписчиков. А, да. <laughs> Вот.
Мгм. Вау, <chuckles> ничего себе. Так, порядка 16 000 да? <chuckles> Такая цифра. <chuckles> Круто! Вообще класс!
Да. <chuckles> Да, цифра на самом деле большая, но она образовалась, э, таким достаточно понятным путём, э, потому что у меня был популярный блог, а, у меня были популярные курсы, которые я вела, э, и вот люди, которые были подписчиками или студентами, знаешь, постепенно приходили. Э, и начинали общаться с тобой. И вот, на мой взгляд, сначала у тебя завязывается какое-то общение. Вот, знаешь, просто в комментариях. Ты пересекаешься с человеком там день ото дня, э, и ты видишь, что, ну, вот те мысли, которые он пишет, тебе как-то созвучны, да, интересны, откликаются.
Ну да. Мгм. Так. Мгм. Так, да, конечно. Мгм.